अ, देखिए अ, वो तो खैर अगर था तो क्लास 11th-12th मैंने अपना स्ट्रीम अकाउंटिंगस लिया था अ, तो अकाउंटिंग मेरा बहुत अच्छा रहा है। अकाउंटिंग का तो मैं अकाउंट्स में मतलब थी समझाती थी बहुत अच्छे से अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को, फ्रेंड्स को और मेरे नोट्स भी बहुत अच्छे लगते थे उनको कहीं न कहीं, तो नोट्स भी बहुत जाती थी, फैलती थी मेरी।
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसा आप लोगों ने कभी किया है? जैसे कि जो इन अ, क्लास टेस्ट होते थे, तो चीटिंग भी कह सकते हैं उसे कि ठीक है, इसमें 3 यूनिट्स आनी है। 1-1 यूनिट 1 तू तैयार कर ले, 1 तू तैयार कर ले, 1 मैं तैयार कर लूँ। ऐसे करके हम लोग क्लास में आके फिर बता देंगे। <chuckles> ऐसा कभी नहीं हुआ आपके साथ?
हुँ। पे <chuckles> नहीं, ऐसा नहीं-नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ओ नहीं-नहीं, नहीं ऐसा नहीं हुआ। जी, नहीं। <chuckles> नहीं, चीटिंग तो नहीं की थी। चीटिंग तो नहीं की थी अ, जैसे मैंने बताया था ना कि अपना बायोलॉजी का जैसे बताया था, उस टाइम पे देखिए अ, मेरी जिसने जो स थी सहेली, उसने हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था कि अ, सब्जेक्ट्स का। वो वो एक थी, उसे हिस्ट्री में मतलब हिस्ट्री के देखिए इयर्स में प्रॉब्लम दिक्कत होती थी याद करने में। तो हम लोग सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, समझाने की प्रक्रिया बना ली थी, तो उसने स ने बायोलॉजी एक में अ, मतलब क्या कहते हैं अपना साइंस, फ़िज़िक्स का ले लिया था। मैंने बायोल अ, हिस्ट्री का ले लिया था ऐसा ज़िम्मेदारी का का डिस्ट्रीब्यूट करके हमने अ, सिखाने का स प्रयास कर लिया था। अ, वो जैसे मैंने एक चैप्टर शुरुआत में बताया था, वो देखिए मजबूरी के कारण मजबूरी नहीं अ, अनएक्सपेक्टेड फ़र्स्ट टाइम हमारी फ़र्स्ट और लास्ट टाइम था हमारी सबकी लाइफ़ में वो टाइम, कि हमने ग्रुप में किसी घर में जाकर ग्रुप स्टडी की थी। और उन्हें तो रोज़ाना देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे मोस्टली लंच ब्रेक में अ, मोस्टली हम लोग बै इकट्ठा बैठ जाते थे। लाइब्र अ, लाइब्रेरी में एक रूम था मतलब अ, रूम नहीं, मतलब क्लासरूम में ही अ, हम लोग कोने में बैठ जाते थे और पूरे एक-दूसरे को स कोई भी सब्जेक्ट रहने तो समझाने की प्रक अ, सिखा लेते थे कि ये समझ नहीं आया, वो नहीं आया। तो ऐसा करते थे हम लोग। जी।
<laughs> भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। ये भी एक मेमोरी बनती है अच्छी, कि 3 लोग 3 यूनिट्स तैयार करके जा रहे हैं। उहुँ, हुँ। जी। उहुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत ही अच्छा, जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, बहुत-बहुत, बहुत ही बढ़िया है, ये तकनीक रही आपकी जो आपने अपनाई। अ, कितना फ़ायदा देखते हैं आप इस चीज़ का मतलब अ, अकेले सारे सब्जेक्ट पढ़ रटना, पढ़ना और फिर इस तरह से कोई हमें आके समझा दे तो कितना फ़ायदा है इस चीज़ का कि कोई हमारे साथ का हमें एक सब्जेक्ट समझा रहा है? किस तरह का फ़ायदा देखा आपने?